Ja, du hast recht. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja, doch, du hast recht. Ich auch nicht. Ja, also, ich meine, ich schaue Streaming-Filme schon an, so ist es nicht, aber halt eher, wenn die Filme nicht im Kino vorhanden sind. Also, oder wenn die schon 'n bisschen älter sind dann.
Ja. Genau, genau. Ich mache es auch. Also, wenn ich es im Kino verpasst habe, dann und es trotzdem noch mal gerne sehen würde, dann warte ich, bis es bei irgend 'nem Streamingdienst ist, ja.
Mhm.
Mhm.
Ja, wobei ich aber auch tatsächlich das Gefühl habe, dass bei den meisten Streamingdiensten einfach so 'ne unheimliche Fülle an Filmen drin ist, die aber eigentlich total, ja, schlecht sind. <chuckles> Also
Ja, ja. Da hast du recht. Also, das die meisten Filme sind dafür produzierten. Man hat den Eindruck, das sind so Low Budget Produktionen, wo nicht viel Geld reingesteckt wurde und ja und und auch also, es sind ja manchmal sogar bekannte Schauspieler dabei, ne? Aber das das Ganze, äh, ist irgendwie nicht so toll wie die Filme, die, äh, wirklich fürs Kino produziert wurden, ne? Ja.
Mhm. Im Kino normalerweise kommen. Ja, ja. Also, klar auch nicht immer, ne? Also, ich würde auch sagen, es gibt viele Kinofilme, die wirklich einfach Schrott sind aus meiner also, meiner Meinung nach.
<chuckles> Ja, ganz bestimmt natürlich, ja.
Ähm, aber ich habe das Gefühl, es ist tendenziell halt wirklich eher bei den Streaming-Filmen, weil ich meine im Kino wenn es fürs Kino produziert wurde, die müssen sich ja auch verkaufen. Also, zum Beispiel Disney hat ja jetzt mit, äh, Schneewittchen, äh, so total den also
Ja.
ja, wie soll man das sagen?
Ja, Geld nicht reingeholt, ja. Mhm. Ja, war so 'n Flop, ne? Ja, genau. Mhm.
Genau. Und das war ja 'n totaler Misserfolg. Genau. Und das zeigt sich dann natürlich oder ist ja natürlich viel, viel schwerwiegender, als wenn man jetzt sagt: „Okay, hier, wir haben jetzt eh nicht so viel Geld rein investiert und, äh, wenn der halt auf Netflix floppt, ja, meine Güte, wir haben ja noch 50 andere", so nach dem Motto, die genauso billig produziert worden sind. Und dann gibt es vielleicht einen, der davon 'n bisschen besser ist und ja.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Also, ich glaube schon auch die Qualität oder Kreativität bei den Filmen bei den meisten Filmen, die auf Streaming-Plattformen gezeigt werden, die kann nicht mit Filmen, äh, mithalten, die jetzt so aus aus Hollywood oder so produziert worden sind, ja.
Mhm. Was ja interessant ist, weil zum Beispiel ich würde sagen, die meisten Serien auf Netflix, die v auch von Netflix produziert sind, sind ja meistens eigentlich tatsächlich ziemlich gut hingegen.
Mhm. Mhm. Mhm. Das stimmt.
Also also, weil ich kenne, also, ich, ähm ich schaue jetzt nicht ultimativ viel Netflix, ähm, und ich schaue auch viele Serien, die, äh, die es vo schon vor Netflix gab ähm, aber ich würde scho ich würde schon sagen, dass so
Mhm.